То, мы всегда договариваемся за день, за 2, потому что всем надо собраться. Ну, каждый свое купит, каждый свое подготовит и всё такое. Если это вот просто какая-то вот посиделка, иногда бывает: "А почему бы не собраться через час у меня?" То времени подготовиться к чему-либо, ну, просто нет. Поэтому т выходить вот, э, приезжаешь, идешь в магазин с товарищами, и там уже решаете: кто, что, зачем, почему, потому что в магазине можно уже, в принципе, практически всё готовое купить. Тоже там
Так. Мгм. Мгм. Да. Да-да, например. Мгм. Так. И как выходить? Мгм. Мгм. Ну да, сейчас, э, сейчас попроще с этим, действительно. И салаты, и первое, и второе, и закуски- всё на свете можно купить уже, м, готовое и разогреть просто.
Да, да. Да-да-да, да-да, вот всё есть: и картошечка жареная, и курица, да и даже разогревать не надо, можно всё горячее, в принципе, ку
Мгм. Мгм, мгм. А слушай, ага
Поэтому для такого так.
Слушай, а ещё вот такая тема, например: э, если, ну вот если затронуть, э, такие вот праздники или вечеринки, которые устраивались раньше
Так.
а вот каким-то образом, э, э, вы договаривались кто будет проводить уборку после этих вечеринок или у вас кто позвал, кто пригласил, тот и, собственно говоря, ответственный был за уборку после?
М, ну, вот к именно вот кто предоставляет, э, помещение, тот ответственен за уборку. Но зато с него меньше, как говорится, спроса за еду, за алкоголь, потому что человек предоставляет помещение, человек предоставляет комфорт. Ну, ему остается только, если он в состоянии, убраться. Не, ну, конечно, если мы еще в состоянии там и это не поздняя ночь- мы поможем убраться или придем на следующий день после того. Ну, э, м
Мгм. М, мгм. Мгм. Ага. А если а если это утро? <chuckles> Вот вы проснулись, утро, т У вас было такое, что и потом вместе такие: "Ну ладно, давайте вместе ть уберёмся и потом уже отъедем домой".
Если мы остаемся на ночь, то да. Вот после того как мы проснулись, все отходят там, попили чайку, попили кофейку- всё, и давай убираться, потому что нельзя уйти так. Да даже если никто не остался на ночь, всё равно мы на следующий день там можем приехать и помочь убраться.
Мгм. Мгм. Мгм, то есть

Бывает такое, никто от этого не застрахован, это это в порядке вещей, потому что человек может, э, отвлекся на что-то там пока готовил или его отвлекли, или он чем-то еще был занят в данный момент. Ну всегда такое будет, никто от этого практически вообще не застрахован. И я могу вообще даже иногда что-то готовить, мясо, там, ну может случиться так что не до конца дожарил, оно еще чуть сыровато, да, и такое бывало.
<chuckles> Мгм. Мгм. А и такое, да, бывало? И как выкручивался?
Ну допустим, ну с курицей, если она еще не до конца готова, я ее всегда нарезал, кидал ее чуть на чуть-чуть, или в духовку, или кидал на с сковородку, ставил на, там, на средний огонь, накрывал крышкой, и пока занимался своими вещами, да, она 15-20 минут вот доходила.
Мгм. Так. Мгм. Доводил. Ага. Ага. И как бы, м, при этом гости н ничего, нормально, да, проявляли терп терпение? <chuckles>
Ну всё равно есть сразу никто не бросится, поэтому, если явно не готова, то не готова как бы. Люди подождут 15 минут, пока пообщаются, там, пока что-то откроют, пока салатики пойдут в ход, там, пока к 1 бокал пойдет и всё остальное, да, вот через полчаса через час если что-то не готово, можно уже подавать горячее.
Мгм. М. Мгм. Ну да, горячее иногда идёт немножко позже. Мгм.